Ừm, hiểu. Thật ra là đó là, ừ, do cái cách là bản thân mình suy nghĩ như thế nào thôi bạn. À, có nghĩa là, ừm đúng rồi, do góc nhìn thôi, về cái vấn đề đó thôi. Thì thật sự như mình nói ha, cái mục tiêu đó bạn, là được đề ra để mà có một cái, gọi là, sự tích cực, để mình c có động lực để theo đuổi nó, có là một cái hướng đi rõ ràng, đúng hông bạn? À, là cái việc mà nó sinh ra là tích cực rồi. Tuy nhiên thì tại vì như mình nói là hiện tại thì cái kỳ vọng của mình á, nó nó nó nó bị nó bị cao quá. À, thực sự là nó vẫn đạt được nhưng mà nó nó quá cao. Có nghĩa là nó phải khiến cho, gọi là, cạn kiệt sức lực luôn á, thì mới đạt được cái mục tiêu đó. À, thành ra thì đi theo cái hướng đó thì nó hơi tiêu cực quá. <laughs> Ừm.
À, do góc nhìn thôi, đúng hông? Do góc nhìn của mình thôi, đúng hông? Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ờ. Ô kê. Ờ, hiểu. Ừm, thì thỉnh thoảng, đúng hông? Có tức là cái nó nó stress lên là nó tốt hay nó xấu là do cái góc nhìn của mình thôi. Và cái cái mục tiêu mình đạt được, mình cần phải đạt được và mình có mình có nhu cầu mình điều chỉnh cái mục tiêu đó hay không, đúng hông? Ờ, cũng hiểu, ừm. Ừm.
Đúng rồi. Ừm, thật ra, ừm, cái việc điều chỉnh mục tiêu đó nha bạn, thì nó, ừm, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Tại vì, ví dụ như bây giờ cái mục tiêu của mình là học, đạt được học bổng, đúng hông? À, là hông những là phải ở trong top 3 chẳng hạn thì mới đạt được học bổng. À, thế bây giờ mình điều chỉnh xuống chút xíu, kiểu như top 5 thì sao? Có nhiều người cũng sẽ hỏi như vậy. Nhưng mà thực ra thì nó nó hổng được. Tại vì tại vì cái học <chuckles> đúng rồi, đó. <laughs> Đó, ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Đúng rồi. Ờ, xuống top 5 thì hổng có được học bổng, đúng hông? <laughs> Nghĩ vậy ờ, đúng rồi, ờ. Hiểu á, tức là mình mình hiểu cái tình huống mà bạn đang gặp phải nè, OK. Vậy thì ví dụ như á là cái việc mà học nó đối với bạn nó khá là quan trọng và mục tiêu bạn đặt ra nó cũng khá là cao. Thì cái việc mà bạn phải đối mặt với stress hay nó là, kiểu, cái chuyện hàng ngày luôn rồi. Vậy thì những lúc như vậy thì bạn làm như thế nào để mà có thể hạ nhiệt? Tức là mình có cái cái chiêu gì đặc biệt hông, để mà mọi thứ cái cái cái stress đó nó nó khiến cho mình làm nó không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe của mình hông? Những cái mẹo gì đó đơn giản thôi. Bạn có bạn có phải sử áp dụng cái mẹo đó để mà giảm stress hông?
Đó. Ừm. Đồng ý. Ừm, ừm, ừm. Hiểu.

Ồ, có chứ bạn. Tại vì thực sự nếu như mình nói hay nếu mà cái cái cái căng thẳng đó bạn, nó nó cứ cứ hoài hoài hoài là cứ này cuộc sống nó cũng hổng có đáng sống đâu bạn ơi, nó t thậm chí tới có thể tới mức như vậy nữa, cứ là phải có cái sự cân bằng. Ừm, với bây giờ mình mình bị những cái điều nó hiu hơi tiêu cực rồi đó, là bản thân của mình là phải, gọi là, dừng cái việc đó lại luôn. À, mình dừng là tức ví dụ như mình đang học và mình thấy là thôi rồi, không học được nữa rồi, nó quá mệt mỏi rồi, thật sự là là không chịu nổi nữa rồi đó, là mình sẽ, gọi là, nhắm mắt lại ngay lập tức, nhắm mắt lại và để cho bản thân là cái thị giác đó, không có tiếp xúc với cái cái cái thứ mà nó khiến cho mình căng thẳng nữa. À, <chuckles> kiểu như là
Ừm. Ồ! Ừm. Ừm. Ờ, tức là cái bước đầu tiên là mình nhắm mắt lại trước, rồi sau đó mình làm cái gì, mình có hoạt động gì tiếp theo hông? Hay cứ ná nhắm mắt rồi mình ngồi đó thôi là nó nó nó đã tự relax rồi? <laughs>
Ừm. Đúng rồi. Ừm, có chứ bạn. <laughs> <chuckles> Ồ, là như vậy thì có vẻ là hơi khó ha, tại vì trong đầu mà lúc đó vẫn suy nghĩ rất là nhiều thứ, đúng hông bạn? Tại vì đã căng thẳng mà, cho dù là nhắm mắt đi lại thì cái tâm trí của mình nó vẫn ở đó thôi chứ nó đâu có đi đâu đâu. Thành ra là đúng, nó vẫn lẩn quần ở đó, thế thì phải có cái cách nào để cho cái cái cái những cái suy nghĩ đó nó biến mất đi. Thế thì bây giờ là mình sẽ tập trung vào một cái thứ khác đi, chứ đừng có tập trung vào những cái suy nghĩ, gọi là, tiêu cực đó nữa, thì cái điều thực sự rất là đơn giản vậy thôi là chính là cái kỹ thuật
Ừm, đúng rồi, ừm. Đúng rồi, nó vẫn luẩn quẩn ở đó. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Cái thứ khác ở đây là cái hoạt động gì? Ờ.
Ừm, đó, tại vì hiện tại là mình đang nhắm mắt, đúng hông bạn? Thì kêu mình đứng lên mình đi lại này thì có phải mở mắt chứ sao mà nhắm mắt được. Thành ra là cái việc đơn giản, hiện tại có thể làm được đó chính là tập trung vào cái hơi thở nhiều hơn. À!
Ừm. <chuckles> Ừm, kiểu như là, mình sẽ có một cái bài tập thở nào đó sau khi nhắm mắt lại, đúng hông? Kiểu như, hít thở sâu, hít thở đều đặn hay sao sao đó, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đồng ý, thì cái đức rất là đơn giản thôi, hít hít hết sức bình sinh có thể. Đúng, đó, chi đơn giản.
Ừm. Ừm, ừm. Đơn giản thật, ừ, đúng rồi, nhắm mắt nhắm mắt rồi, ờ, tập thở những cái bài tập hít thở sâu. Rồi bên cạnh đó mình có cần phải những cái thứ những cái yếu tố ngoại cảnh nào khác không? Ví dụ như mình nghe nhạc nè, hoặc là sau khi mà hít thở sâu rồi thì mình muốn thoải mái hơn xíu thì đi ăn món nào đó yêu thích, hoặc là đi tắm nước ấm hoặc là xem gì đó giải trí, có những cái hoạt động đó đó không bạn có hông?
À. Ừm. Có có chứ bạn, thì thật sự nói với bạn là cái vấn đề mà mình hít thở á là chỉ để cho giải khuây được cái những cái suy nghĩ nó cứ lòng vòng lẩn quẩn ở trong đầu thôi, chứ nó vẫn chưa có thể giải quyết được, gọi là gọi là, gì đâu, nó chỉ là cái cực kỳ bề mặt á, kiểu như, chỉ là cỡ, ờ, mười phần trăm thôi đó, ờ, nó chỉ vậy thôi.
Có luôn? Ừ. Ừm. Đúng rồi. Ờ, nó chỉ là bề nổi của cái tảng băng chìm thôi, chứ cái tảng băng nó chưa có tan được, đúng không? <laughs> Vậy làm sao để mà để mà giờ làm cho cái tảng băng đó nó tan đi được, làm sao? <chuckles>
Đúng rồi. Yeah, đồng ý, đồng ý. Ừm. Ừm, hiểu. Thì thật ra nha, thì là mình đã làm được những cái nhỏ nhất rồi, là có nghĩa là bước được một bậc thang đó đó bạn. Những cái việc tiếp theo là cứ càng bước càng bước một bậc thang để để tiến lên phía trước, để trong cái cái việc mà, gọi là, đối phó với stress vậy thôi. À, thế thì với cái việc tiếp theo nha, mình sẽ đi uống 1 cái cốc nước, à, có thể 1 cốc nước lọc, 1 cốc nước ấm, có thể bất kỳ cái thức uống gì đó mà mình yêu thích, miễn sao là nói chung là nó sẽ
Ừm. Ừm. Uống cốc nước thôi. Ừm. Nước nóng. Ừm. Có uống cà phê hông? Bạn có uống cà phê hông?